Ay, okey, may ano, eh, 'yung parang balot na 'yun eh, di ba?
Di hindi ko talaga siya hindi ko siya talaga kayang kainin. Oo, hindi din hindi din, oo.
Ay, oo kasi parang buo na 'yung chick noon 'no? 'Di ko I wonder talaga kung anong lasa nun. 'Di ko pa rin 'yun natitikman ever eh. Pero pero agree ako sayo sa kalamares 'no. Bakit ba bakit sa tingin mo anong anong nilamang ng kalamares sa chicken skin? Anong ki anong nilamang niya sa mga nabanggit mo kanina?
Mm. Oo. Mm, sa presyo <chuckles> charot. Joke lang. <laughs> Oo, ano kasi eh, iba kasi 'yung lasa. Mag though magkaiba naman sila. Kung crispiness ang pag-uusapan, siyempre mananalo ang chicken skin. Pero kung 'yung lasa naman, iba kasi talaga 'yung lasa ng pusit. Alam mo 'yung medyo, 'pag medyo malambot 'yung pagkakaluto doon sa kalamares tapos sasawsaw mo sa suka, hmm, masarap 'yun. Ah, okey lang mm. At tsaka 'yung sa chicken skin naman kasi, minsan kasi may mga nagluluto na sobrang tigas. So, kailangan ibabad pa sa suka para medyo lumambot, so 'yun. So, parang mas kung ano lang, kung gusto mo lang ng medyo malambot, chewy, ganyan, so ah, calamares. Oo, tsaka iba talaga kasi 'yung lasa, mm.
Ay, true. <laughs> True naman, agree naman ako diyan. Hmm. Ah, true. Ay, oo. True. Parang natutunaw, di ba? Hmm. <gasps> Ay, oo. Korek, mm. Korek 'no. Pero agree ako 'yun sa agree ako sa'yo 'pag 'yung masarap 'yung pagkakaluto ng kalamares tapos babab i-aano mo sa suka, parang natutunaw-tunaw 'yung laman 'no, tapos ramdam na ramdam mo talaga. Hoy, parang gusto ko tuloy ng kalamares today. Kasalanan mo 'to, <laughs> ano, pero 'yun agree ako sa'yo. Pero sa chicken skin nga may mga talagang luto nasosobrahan 'no? Tapos minsan masakit na sa brace ganyan. Kaya kailangan talaga iaano mo sa ano, ibababad mo pa, korek.
Hmm. <chuckles> <chuckles> Oo. Pagod na 'yung panga mong kangunguya hindi pa rin siya malambot, di ba? <giggles>
<gasps> Tama. <gasps> Me pero ito, sige papag usapan rin kanina na ano, siyempre 'pag gusto mo ng malinis na pagkain siyempre sa bahay, kasi makikita mo 'yung ano, 'yung paano siya i-prepare. Ano naman 'yung mga naiisip mong red flags sa mga street vendors, ah, para hindi dapat 'di ka doon kumain kasi parang hindi malinis 'yung pagkakagawa nila sa street food. Mm.
Mm. Mm.